ไอ้เราก็ เอ๊ <chuckles>
นี่ไง คุณ คุณจะได้ใช้ <laughs> คุณจะได้ใช้วิชา ความรู้ที่คุณร่ำเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ? <laughs>
คุณ! นั่นน่ะสิ เหมือนแบบมัน มันล่อตาล่อใจมาก แต่หลังจากที่เราห่างหายมาจากห้องแล็บมาเกือบจะ 5 6 7 ปี แล้วเราก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปทำ แต่ว่าก็มานั่งคิดตัวเองว่า เพราะว่าจริง ๆ มันก็สามารถที่แบบจะไปเรียน เทกคอร์ส เพิ่มเติมนะคะ แล้วก็เข้าห้องแล็บเนี่ยอาจ จะ ทำได้ แต่เราก็มานั่งคิด อืม เงินกับการที่แบบว่าต้องอยู่ในห้องแล็บตลอดเวลานี่เราทนไหวไหม เราทำได้ไหม เออ ใช่ เราก็เลยคิดไปคิดมา เอ๊ มัน ไม่น่าใช่เรานะ ไรเงี้ย กลัวจะเสียเวลาไปเรียนเพิ่มแล้วก็ไปอยู่ในห้องนั้น แล้วก็แบบว่ามันจะไม่แบบไม่ชอบ เออ มันทำไม่ได้ ถึงแม้ ถึงแม้ว่าเงินมันจะเยอะเนาะ มันก็ยัง ยังคิดหนักอยู่อีกทีหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเราเลือกตรงกลาง ๆ แล้วกัน งานที่แบบ เงิน ไม่เยอะมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่เราพอจะชอบแล้วก็ทำได้ อย่างเงี้ยค่ะ
เออ เออ ค่ะ อือ ๆ ๆ อ๋อ ได้เลย อืม เมอ มันเป็นสิ่งที่ไม่ คุณ เป็นสิ่งที่คุณ ไม่ชอบเลยใช่ไหม? อืม อือ ๆ ๆ ก็ทำไม่ได้ อืม อืม ๆ ค่ะ อืม สิ่งที่ เรา สิ่งที่เราน่าจะทำได้ แล้วเราก็ แล้วเราก็สา แล้วเราก็สามารถจะอยู่กับมันได้นาน <chuckles> นาน กว่าห้องแลป เออ เป็นงานอะไรคะ?
อืม ได้ ใช่ เออ ๆ ก็เลยได้อีกงาน เออ ก็เป็นงานอีกบริษัทหนึ่งที่เขาทำคล้าย ๆ กับเป็น เอ่อ ดิจิทัลบุ๊ก อย่างเงี้ยค่ะ เขาเอาหนังสือมาทำเป็นจิ เอ่อ
อ๋อ หนังสือแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ที่แบบหนังสือที่อ่านออนไลน์ ประมาณอย่างนี้ไหมคะ?
ใช่ ประมาณนั้น อา ประมาณนั้นค่ะ ก็คืออยู่กับบริษัทนั้น ก็เลย เออ ถึงแม้ว่า อืม เงินจะไม่เยอะเท่ากับห้องแล็บ แต่ว่า เนาะ เห็น เห็นเงินเลยจ้ะ เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ที่นู่นน่ะเงินดีมาก อะไรอย่างเงี้ย สวัสดิการดีมาก เราก็ แต่เราก็ไม่มั่นใจไง เพราะว่าเราก็ห่างหายมาจากสายห้องแล็บมานานแล้วอะเนาะ แต่เราก็ไม่อยาก จะ เออ ไม่อยากจะเสี่ยงว่า เอ๊ะ แล้วถ้าฉันเข้าไปแล้วอยู่ได้ไม่นาน เสียเวลาเรียน เสียเวลาปรับตัวตั้งนาน แล้วมันเข้าไม่ได้ มันก็แบบทุกข์เปล่า ๆ อย่างเงี้ย ก็เลย อะ เอาสายกลาง ๆ เงินพอดีกับสิ่งที่เรารับได้ อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลย อืม เนาะ <sighs> เหนื่อยเลยกับ การทำงาน
อ๋อ โอเค เอ แล้ว แล้วคุณทำอะไรอะคะ? เออ อ๋อ อือ ๆ ๆ อืม อือ ๆ ค่ะ